अ, जी, नमस्कार कैसे हैं आप?
अ,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
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और अ, अगर हम अ, किसी शो की बात करें, तो अ, कुछ ऐसे शोज़ हैं वो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और अ, टीवी देखते समय जैसे अपने परिवार के साथ या खाना खाते समय तो इस प्रकार के जो शोज़ होते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे अ, अगर मैं उदाहरण आपको देना चाहूँ, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया या
जी। जी। जी, जैसे कि? जी। जी। अरे, अरे! ये तो मेरा भी, बिल्कुल, बिल्कुल।
जी, बिल्कुल या भाभी जी घर पे हैं या सीआईडी हो गया, तो इस प्रकार के जो भी शोज़ हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अ, अच्छे लगते हैं और काफ़ी मुझे मनोरंजन का एक मेरा ज़रिया बन जाते हैं। तो आपके कोई ऐसे शोज़ हैं, जो आपको पसंद हो?
हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी। जी, जी, जी, बिल्कुल आपने जो भी मतलब ये तीनों शो के नाम लिए हैं ना, ये तीनों ही मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। मैं इनको मतलब जब भी खाना खाता हूँ, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक मेरे अ, डिवाइस में ज़रूर चलता मे अ, मिलेगा आपको अगर आप मेरे पास आओगे, तो ये मतलब मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। अ, इनमें अ, जो ये सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट है ना, वो है भाभी जी घर पर हैं या फिर वो लगा लो आप ये तारक मेहता, सीआईडी भी हाँ, ठीक है, ये तीनों मतलब इनमें अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो इनमें बिल्कुल उन्नीस-बीस का फ़र्क है। अ, ऐसे नहीं बोल सकता कि ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अ, तीनों मतलब एक अलग ही अपना मायना रखते हैं मेरी नज़र में हाँ, जी। ब हाँ, एक से बढ़कर एक है।
हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। जॉनरा है, हाँ, बिल्कुल। तो आपने सही कहा और मुझे भी ये शोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ना अ, जो इनके पुराने एपिसोड जो थे वो मुझे ज़्यादा पसंद थे वैसे तो अ, काफ़ी मतलब जैसे हम इनको इतना ज़्यादा मतलब इन लोगों ने स्टोरी बरान बढ़ाने के चक्कर में और मतलब थोड़ा मतलब स्टोरी खींचने के चक्कर में थोड़ा मतलब अपने शो की थोड़ी शायद क्वालिटी अब थोड़ी गिर चुकी है। पर जब हम छोटे थे ना, तो इन प्रकार के शोज़ जो होते थे, वो काफ़ी हद तक अपने परिवार के साथ देखना पसंद करते थे और बहुत मज़ा आता था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी क्योंकि ये पारिवारिक शो भी है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल वो अ, एक भाभी जी घर पे हैं जो है, वो इतना मतलब ह अ अ, फनी शो है, कि उसको देखकर मतलब यार अलग ही मज़ा आ जाता है।
हाँ। हाँ। जी, जी।
अ, उसमें एक वो है, पागल है वो क्या नाम है उसका? और एक इंस्पेक्टर पप्पू के नाम से भी है उसमें कैरेक्टर हप्पू सिंह, ह हप्पू सिंह वो भी यार मेरा मतलब काफ़ी अ, फेवरेट कैरेक्टर है और एक अ, जो अ, सबसे फेवरेट है, वो पागल जो है ना वो है, उनका हालाँकि काफ़ी कम दृश्य जो है, वो हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये 2 मेरे सबसे प्र फेवरेट कैरेक्टर हैं उसमें। बाकी आप बताइए आपका क्या?
हप्पू सिंह हाँ, हप्पू सिंह। हाँ। बिल्कुल मतलब मुझे भी हुँ।